Okay. Ist halt aber wa
Das ist bei meinen Kindern anders, ne? Da muss man manchmal anhand der 7 Buchstaben die muss man dann würfeln, um rauszufinden, was überhaupt wollen.
Ja. <snorts> <laughs> Ja. Aber warum nutzt du denn weil du sagst, eigentlich wä wä wär's passender für dich, aber warum benutzt du warum nutzt du die nicht? Gibt es da 'n Grund? Gründe?
Ne, ein hat sich einfach nicht bei mir festgesetzt.
Ja.
Kein keine Ahnung warum, vielleicht auch, weil ich meine eigene Stimme so fürchterlich finde.
<gasps> Ah, ja, na ja. Aber das das findet ja jeder mal mehr oder mal weniger, aber mhm.
<laughs> Nat natürlich, mi mir ist es auch bewusst, aber allein da w da irgendwas so so reinzuschreiben und ich k ich kann's nicht sehen also, mir fehlt dann wirklich dies das Visuelle auch 'n bisschen, weil dann sieht man ja auch nur dieses dieses Gezackte diese gezackte Linie, und das ist für mich keine Nachricht. Also irgend irgendwie funktioniere ich anders, oberhalb der Halskrause.
Ja. <laughs> Würdest du d i also, was ich jetzt oder was viele auch o aus'm Umfeld kennen, würdest du das vielleicht auch bestätigen, dass das vielleicht eher so 'n J Jüngere-Generation-Ding ist, Sprachnachrichten?
Ja, also m meine Kinder, oder wenn ich mit Jüngeren unterwegs bin, die schicken eher mal Sprachnachrichten, aber das lässt ab 30 gefühlt extrem nach. Also, selbst die Mittdreißiger, die jetzt auch vor 10 Jahren mit der Digitalisierung in Kontakt kamen, die schreiben auch eher und schicken keine Sprachnachricht. Also, es ist es ist wirklich das das ganz, ganz Junge, die mit stra Sprachnachrichten arbeiten.
Okay. <chuckles> Okay. Okay. Ja. Interessant, dass du dem gegenüber jetzt aber nicht komplett abgeneigt bist, ne? Du sagst jetzt nicht: „Ey, ich mag das nicht, weil“, äh, keine Ahnung, warum auch ja, genau.
Ne, es ist ungewohnt, ne? Meistens meistens bin ich ja m m mit Menschen meines Alters oder Pi mal Daumen unterwegs und wenn ich mit Jüngeren Kontakt habe, dann schicken mir die die 'ne Sprachnachricht. Aber ich antworte dann meistens trotzdem Textlich. <laughs> Jeder nach seiner Fasson.
Mhm. Ah, alles klar. Ja, ist ja für jedem sein gutes Recht. So sieht's g so sieht's aus und solange du das alles so wertfrei akzeptierst, finde ich das auch voll voll in Ordnung. Alles klar, dann danke für deinen für deinen Beitrag. <chuckles> Danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast. War 'n sehr interessant zu hören.
Genau, genau. Danke z f danke fürs Zuhören, alles Gute.